Auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen: „Okay, vielleicht ist da ja 'ne tiefere Bedeutung dahinter, hinter diesem Jogginganzug." sag ich jetzt mal. Zum Beispiel, ähm, es passt jetzt nicht genau in die Richtung, aber ist schon Richtung Kleidungsstil. Äh, ich bin ein spiritueller Typ und ich gehe zum Beispiel in die Kirche, ich bin gläubig, ich bin Christ. Und, äh, jetzt könnten die einen oder anderen ja auch meinen oder sagen: „Hey, in der Kirche, da musst du dich schon schick anziehen. Ne? Weil hey, das ist ja 'n Gott und so und das ist ja voll fromm alles." Und ich würde zum Beispiel da sagen, am besten ja, aber wenn du ehrlich zu dir bist und sagst: „Ey, mir ist das so wichtig, dass ich zu Gott kommen kann, so wie ich bin, so wie ich aussehe." Dann kannst du auch 'ne Jogginghose tragen.
Okay. Mhm. Ja, klar. Mhm. Ja. Mhm. Oh, okay, also aber ist es dann wirklich der dieser Unterschied, dass man da wirklich ja zu 'nem spirituellen F Führer in der in der Sicht geht oder wirklich zu 'nem 'nem Freund, weil du dann auch sagen kannst: „Okay, ich geh jetzt wirklich zu so zum Freund, wie ich bin, weil weil er kennt mich so und ich möchte so auch meine ja, mein authentisches Ich einfach da auch ausstrahlen.“ Machst du da 'n 'n Unterschied auf jeden Fall?
Und das Äh, doch, also mein beim Freund kann das auch sein, ne? Ich hab jetzt vor 'n paar Monaten geheiratet und wenn da 'n guter Kumpel von mir da gewesen wäre und gesagt hat: „Ey, Marvin, ey, ich hab ich kann mir jetzt keinen Anzug leisten so, ne? Ich will es tatsächlich auch nicht. So, ich find das viel zu kommerziell so Hochzeiten und alles Mögliche, ey, ist für dich in Ordnung, dass ich mit Jogginghose komme und, ey, es soll überhaupt nicht respektlos sein, aber ich find's irgendwie schön, dass genau an diesem Tag, sage ich jetzt mal, auch bisschen Normalität reinkommt und die Bedeutung dahinter ist vielleicht auch, hey, dieser Start der Ehe ist eine Sache, aber echte Ehe wird im Alltag gelebt und im Alltag zieht man Jogginghosen, sage ich mal, an." Dann würd ich sagen: „Come on ne? Mach das so." Ja, voll.
Okay. Mhm. Ja. Ah, okay. Aha. Ja. <laughs> Das ist natürlich Ja? Okay, würdest du dann wirklich sagen: „Ey, kein Ding." Auch wenn er vielleicht sich dann so würdest du ihn so 'n bisschen warnen auch? Weil, es sind ja wirklich alle anderen sind ja im Anzug, ne? Und werden sich dann wahrscheinlich auch fragen: „Ey, was macht der eine Typ da in der in der Jogginghose?" Da würdest du dann wirklich einfach unbedenklich sagen: „Ja, komm einfach so. So, weil du's so wirklich gut erklärt hast." Okay, gut.
Ja. Ja, ich würde natürlich zu ihm stehen, ne? Und das ist mir halt wichtig, ne? Also, was ist im Herzen drin? Ja, verstelle ich mich für andere, um besser dazustehen, sag ich jetzt mal? Oder um irgend 'ne Agenda so zu verfolgen? Oder habe ich wirklich reine Motive bei der ganzen Sache? Und das, finde ich, ist wirklich wichtig bei dem Thema Authentizität.
Mhm.